วันนี้อะค่ะมีเรื่องจะปรึกษา คือว่า เราอะมีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่า ชอบเก็บของที่เรารักอะแล้วก็ไม่ใช้ด้วยนะ รักแล้วก็ไม่ได้ใช้ แล้วก็เก็บไว้นาน แล้วทีนี้เนี่ยมันย้ายบ้านบ้าง ย้ายที่อยู่ จัดห้องใหม่ เพราะของมันเริ่มเยอะ มันก็เลยมีบางอย่างที่เราจะต้องเง่อะ เออ ตัดสินใจว่า จะต้องเก็บหรือว่าจะทิ้งอะ สุดท้าย ท้ายที่สุดอะค่ะ ทั้ง ๆ ที่จะเอาไปทิ้งแล้วนะก็ยังเอากลับมาอีกอะค่ะ เราอะจะแก้พฤติกรรมนิสัยของเราแบบนี้เนี่ย ทำยังไงดีว่า "เฮ้ย! อันนี้ มันควรจะต้องทิ้ง ไม่ควรจะต้องเก็บ" ขอเทคนิคของการตัดใจ ส กับสิ่งของเหล่านี้หน่อยอะพอจะได้ไหมอะคะเนี่ย?
อืม ครับ อืม ครับ อืม อืม ได้เลยครับ จริง ๆ แล้ว อยากจะถามเพิ่มเติมก่อนนะครับว่า ส่วนใหญ่อะไอ้ของที่เรากำลังรู้สึกลังเลว่า จะทิ้งดีไหม? หรือไม่ทิ้งดีไหม? นี่ อันเนี้ย มันจะเป็นของประเภทไหนมากที่สุดเหรอครับ? ที่ทำให้คุณลังเลได้
ก็จะมีเยอะเหมือนกันน่ะค่ะ อย่างผู้หญิงอย่างเราอะเนาะ ก็หนีไม่พ้นเรื่องของรองเท้า ตุ๊กตา เสื้อผ้า อันเนี้ยค่ะเยอะมากนะคะ แล้วก็พวกเครื่องประดับของเราอะค่ะ ด้วยความที่เราทำงานออฟฟิศก็จะมีพวกต่างหู มีสร้อย มีเข็มขัด มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งมันเก็บเยอะ เยอะจนล้นตู้ เอางี้แล้วกัน พอล้นตู้
อา ครับ อืม อ๋อ ครับ อืม
เราก็ไปซื้อตู้ใหม่ค่ะ เพื่อเอามาเก็บ
ครับ <chuckles>
อ่า เพื่อเอามาเก็บ เก็บแล้วตอนเนี้ย ตู้ใหม่ ณ ปัจจุบันเนี้ย เอาเสื้อผ้าก่อนแล้วกัน ก็เต็ม เต็ม วิธีการก็คือเอาออกมาแล้วก็พับใส่กล่อง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเดี๋ยวก็ขออา หาของใหม่มาเติม บางครั้งเนี่ย บางชุดหรือบางตัวที่เราซื้อมาจนถึง ณ ปัจจุบันเนี้ย ผ่านมาแล้ว 5 ปีอะ เรายังไม่เคยได้ใส่สักครั้งเลยก็มี เนี่ยจนถึง ณ ปัจจุบันเนี้ย เนี่ยเรา เราจะแก้นิสัยของเราแบบนี้เนี่ยยังไงดีอะ ขอเทคนิคได้ไหมอะคะเนี่ย?
อืม ครับ อ๋อ อ๋อ ครับ อืม อือ ก็จริง ๆ แล้ว ก่อนอื่นอยากจะขอแนะนำประมาณนี้ก่อนก็ได้อะครับ ก็คือให้เราอะดูว่า ของชิ้นนั้นน่ะมันมีความทรงจำพิเศษกับเราหรือเปล่า? หรือว่า เออ มันเป็นของทั่วไป แล้วก็ดูอะครับว่า ไอ้ของชิ้นเนี้ย ถ้าเกิดว่า เราทิ้งมันไปแล้วอะเราจะรู้สึกสบายใจหรือว่าเสียใจมากกว่ากัน ถ้าเกิดว่า มัน มันเข้าข่ายว่า เออ มันมีความทรงจำพิเศษ อะไรอย่างเงี้ย ก็ ก็คัดแยกไว้อีกทางหนึ่งก็ได้ ส่วนแบบ เออ เป็นของทั่วไป อย่างของที่คุณบอกว่า มันยังไม่ได้ใส่ แต่ว่ามัน 5 ปีแล้ว อันเนี้ยก็อาจจะเอาไว้อีกข้างหนึ่งก็ได้อะครับ เพราะว่ามันไม่มีความทรงจำอะไรกับเราเลย แค่เราแบบรู้สึกเสียดายเฉย ๆ เนาะ เพราะว่ายังไม่ได้ใส่ จะทิ้งมันก็อะไรอยู่ อย่างงี้ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือของที่แบบ เฮ้ย! ถ้าเราแบบทำ เอาทิ้งไปแล้วอะ เราจะรู้สึกแบบไม่ค่อยสบายใจเลย รู้สึกเสียใจ เพราะว่าของชิ้นนี้มันน่าจะได้รับมาจากคนอื่นหรืออะไรประมาณนี้เนาะ อันนี้ก็แยกไว้ก่อนที่แบบอีกกองหนึ่งเนาะ แล้วก็ไอ้ของที่แบบถ้าทิ้งไป เออ เราก็ไม่ได้เสียใจอะไรมากหรอก ให้รู้สึกแบบเฉย ๆ หรือแบบรู้สึกเสียดายนิดหน่อย อะไรอย่างเงี้ย บางทีก็ไม่ค่อยคิดถึง ก็แยกเป็นอีกกองหนึ่งเนาะ ทีนี้เราก็จะได้ของที่แบบเป็นหมวดหมู่แล้วว่า อันไหนอะมันมีความสำคัญต่อจิตใจเราจริง ๆ กับอันไหนมันไม่มี ทีเนี้ยพออันไหนมันไม่มีแล้วอะ ก็รู้สึกว่า บางทีก็น่าจะพอที่จะจัดการมันได้อะ พอ แบบเนี้ย พอจะเป็นไปได้ไหมครับ?
อืม ก็พอเป็นไปได้ แต่รู้สึกว่าทำใจยากเหลือเกินน่ะค่ะ ยากยังไง? มันมีความรู้สึกว่า ไอ้คำว่าเสียดายอะ มัน มันอยู่ในหัวเลยอะค่ะ อันนี้เนี่ย อือ มันคงนิสัยไม่ดีอะนะคะ แต่ว่าจากคำที่แนะนำมาอะ ก็เห็นด้วยเลยอะนะคะ น่าจะเป็นประโยชน์เลยอะ เพราะว่าที่ผ่านมามันกลายเป็นว่า อันเนี้ยคือยังไม่ได้ใส่ อันเนี้ยคือยังชอบอยู่ อันนี้มันยังใส่ได้อยู่นะ เผื่อต้อง คือมันอาจจะที่เราเก็บไว้จนถึง ณ ปัจจุบันเนี้ย อาจจะประโยคนี้อะค่ะ "เผื่อว่า อนาคตมันจะได้ใช้" หรือแม้กระทั่งตอนที่เราซื้อมาครั้งแรกเมื่อ 5 ปีที่แล้วอะ เราก็จะบอกว่า "อ๋อ ตัวเนี้ยมันก็สวยอยู่นะ" เผื่อ อา เผื่อ อ่า ล่า ส เออ ก็มีอันหนึ่งที่ใช้คำว่า "เผื่อ" ได้บ่อยมากก็คือ เออ มีอยู่ครั้งหนึ่งไปเที่ยวห้างสรรพสินนี่ล่ะค่ะ แล้วมันมีเสื้อโคตอะ เสื้อกันหนาวที่เป็นที่ใส่กับ เออ ในเมืองหิมะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป็นเสื้อสูทอย่าง อย่างสวยเลย ก็หลายตังค์ แล้วทีนี้เราก็เป็นทาสของการตลาดด้วย ก็ซื้อสิคะ แล้วเมืองไทยอะ ม มันไม่ได้มีหิมะตกอะค่ะ เราก็ ณ ตอนนั้นที่เราซื้อเราก็จะบอกตัวเองว่า "ก็มีแพลนไว้ว่าปลายปีอะ จะไปเที่ยวญี่ปุ่นกับเพื่อน ๆ" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ จนบัดนี้ผ่านไปแล้ว 5 ปี ก็ยังไม่ได้หยิบมาใส่เลยอะค่ะ ก็คงจะต้องใช้คำแนะนำอย่างที่คุณบอกอะ ก็คือต้อง อันนี้มีโอกาสไว้ใช้ แล้วมันมีโอกาส ไอเนี้ยก็น่าจะต้องแพ็กเก็บใส่ลังไว้ แต่อันไหนที่ไม่มีคุณค่าเลยก็คงจะต้อง อือ เออ อย่างที่คุณบอกอะ ก็คือต้องจัดการมัน มันออกไป อาจจะต้องแบบไปบริจาคไปให้คนอื่น ก็คงจะต้องเป็นแบบนั้นแล้วอะค่ะ อันนี้ก็คือ นะคะ ทีนี้เนี่ยเรามีอีกอันหนึ่งเหมือนกันน่ะค่ะ ล่า เราควรจะเก็บหรือจะทิ้ง?
อื้อฮือ ครับ อา ครับ อืม ครับ อือ ๆ ครับผม อืม อ๋อ ครับ <chuckles> ครับผม อืม อืม ใช่ครับ
เราก็ไม่รู้จะแก้นิสัยอย่างงี้ไงเหมือนกันน่ะนะคะ ก็คือรองเท้า ซึ่งเราเองก็ สองเท้าอะ เรามีอยู่สองเท้าอะนะ แต่รองเท้าของเราอะ มีอยู่ ณ ปัจจุบันเนี้ย 30 กว่าคู่อะค่ะ แล้วถามว่าใส่หมดไหม มันก็ มันก็ใส่ไม่หมด อันเนี้ยขอคำแนะนำนิดหนึ่งอะค่ะ เราควรจะจัดการยังไงดีล่ะคะว่า อันไหนควรจะต้องเอาไปทิ้งดี อันไหนที่เราควรจะต้องเก็บไว้ใช้ได้บ้างอะค่ะ?
อืม ครับผม อืม รองเท้า ครับผม เออ จริง ๆ แล้วถ้าเกิดว่ามีรองเท้าที่แบบค่อนข้างเยอะ อย่างคุณบอกว่า เออ 30 คู่แล้ว อย่างเงี้ย ก็พิจารณาความเก่า แล้วก็ เออ สภาพของ ของรองเท้าก็ได้อะครับ ถ้าเกิดว่ามันเก่าหลายปีแล้วอะ แล้วบางทีเราใส่มันไม่ค่อยบ่อยอย่างเงี้ย อันเนี้ยก็น่าจะพิจารณาเอาไปทิ้ง หรือว่าเอาไปบริจาคนั่นก็ได้อะครับ ส่วนถ้า เออ อันไหนอะเราแบบเราใส่บ่อยก็จริง แต่ถ้าเกิดว่ามันมีสภาพทรุดโทรมแล้วเนี่ย หรือแบบมันเริ่ม เริ่ม เริ่มแบบเริ่ม เริ่มเก่า เพราะว่ามันใส่บ่อย อะไรอย่างเงี้ย ก็ให้พิจารณาเตรียมนำไปทิ้งได้เหมือนกันน่ะครับ ส่วนคู่ที่เราไม่ค่อยใส่หรือ อะไรอย่างเงี้ย อันเนี้ยเราค่อยพยายามแบบ เออ หยิบจับมาใส่บ้าง อะไรอย่างนี้ก็ได้อะครับ ก็อย่างที่บอกไปว่า ให้พิจารณา 2 เกณฑ์นี้เนาะ แล้วก็เวลาทิ้งถ้าเกิดว่ารู้สึกเสียดาย อยากจะแนะนำอย่างเงี้ยอะครับ ให้เราแบบปรับเปลี่ยนความคิดเล็กน้อยก็ได้ว่า เออ เราไม่ต้องทิ้งมันหรอกเป็นการบริจาคแทน ซึ่งการบริจาคอะ ถ้าเรานึกถึงนะครับว่า เฮ้ย ไอ้สิ่งที่เราบริจาคเนี่ย คือเราไม่ได้ใช้เนาะ เราก็บริจาคให้คนอื่นน่ะ ให้เด็กแบบพื้นที่ห่างไกล อะไรอย่างเงี้ย อย่างน้อยอะเขายังได้ใช้ประโยชน์ หรือแบบบางอย่างอะมันก็ช่วยทำให้เขาดีใจได้ ให้เขาแบบ เออ ได้มีนู่นมีนี่มีนั่นใช้ อะไรอย่างเงี้ยครับ มันก็จะทำให้เราแบบสบายใจ แล้วก็เป็นการเคลียร์ของออกจากห้องของเราได้ อะไรอย่างเงี้ยอะครับ ก็ลองคิดในมุมมองนี้ดูก็ได้ครับ
อือฮึ อ๋อ แต่พูดตรง ๆ เลย ทำใจยากอยู่เหมือนกันน่ะค่ะ ไอ้ตอนที่ซื้อเนี่ย เรา เราไปให้ความสำคัญของมัน ดังนั้นเนี่ยบางคู่มันก็อาจจะเป็น ไม่ใช่อาจจะอะค่ะ มีคุณค่าทางจิตใจ อย่างคู่หนึ่งเนี่ยเราอะไม่ทิ้งมันเลยนะ เหตุผล ทำไมคู่นี้เราไม่ทิ้ง เรามีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเราไปซื้อที่ต่างประเทศ เหมือนเราจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกอะค่ะว่า "เออ คู่นี้เนี่ยฉันไปซื้อที่ตะรุ ตุรกีมานะ มัน ในเมืองไทยมันไม่มี มันเป็นรองเท้าของตุรกี" แต่ แต่อันเนี้ยเราก็ไปเที่ยวตุรกีเมื่อ 4 ปีที่แล้วอะค่ะ แล้วจนถึง ณ ปัจจุบันเนี้ย คู่เนี้ยเราก็ยังไม่ได้ใส่เลยอะ แบบนี้เนี่ยเราควรจะต้องตัดสินใจเก็บไว้ หรือว่าเราควรจะทิ้งดีล่ะคะ? แบบนี้อะค่ะ
อ๋อ ครับ อืม ครับผม จริง ๆ แล้วถ้าของชิ้นเนี้ยมันมีความทรงจำมอบให้กับเราอะครับ ก็อย่างที่บอกไปว่า แนะนำให้เก็บเอาไว้ก็ได้ เพียงแต่เรารู้ตัวแล้วว่า อันเนี้ยเราอะไม่น่าจะได้ใส่มันอะ เราอาจจะจัดโซนแยกไว้กันเลยก็ได้อะครับสำหรับ เออ รองเท้าที่มันมีความทรงจำ หรือแบบคุณอาจจะแยกหมวดหมู่ไปเลยว่า ของที่มันมีความทรงจำแล้วเราไม่ค่อยอยากทิ้ง เราอาจจะเก็บไว้ที่นี่ ๆ อะไรอย่างงี้ก็ได้อะครับ ณ จุดเนี้ย มา มารวม ๆ กันอย่างเงี้ย แล้วพอ พอเวลาของที่มันมีความทรงจำมารวมกันน่ะ ถึงแม้ เราจะไม่ได้ใช้อะครับ สิ่งที่อยากให้ทำ ที่ให้จัดมา มารวมกัน เพราะว่าเวลาเราเปิดมอง อะไรอย่างเงี้ย มันจะทำให้เราแบบ เออ ได้มีเวลานั่งรำลึกความหลังถึงช่วงเวลาที่มันมีความสุขว่า "เฮ้ย ชิ้นเนี้ย ฉันได้มันมาอย่างงู้นอย่างงี้เนาะ" อะไรอย่างเงี้ย ก็คือเอามารวม ๆ กันเลยก็ได้อะครับ กลายเป็นโซนที่แบบเรียกว่า เออ โซนที่เก็บของในความทรงจำของเรามากกว่า ก็ทำอย่างงี้ก็ได้อะครับ เพราะว่าบางทีทิ้งไปมันน่าจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของเราจริง ๆ นั่นแหละ แบบเนี้ยก็ ก็ถือว่าไม่ควรทิ้งก็ได้นะครับ
อะฮะ อุ๊ย ขอบคุณมากเลย ประโยคอันหนึ่งที่ได้จาก คุณเลยอะค่ะ ก็คือ "โซนความทรงจำ" มันทำให้เรานึกว่า เฮ้ย ถ้าเราแบ่งจัดโซนอย่างที่ นึกภาพตามเลยค่ะ เราแบ่งโซนของเราทั้งรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า แล้วเป็นโซนที่มีที่มาที่ไปแบบเนี้ย ทุกครั้งที่เราหันกลับไปดูอะ เราก็คิดว่าเราคงจะมีความสุขมาก ๆ เลยอะ ยังไงก็ต้องขอบคุณมาก ๆ เลย ได้แล้ว 1 ไอเดีย "โซนความทรงจำ" อะค่ะ อ้าว แล้วถ้าเป็นพวกหนังสือล่ะคะ เราอะเป็นคนหนึ่งที่ชอบอ่านหนังสือ พวกนิยาย พวกเรื่องสั้น หรือพวก เออ เราอ่านทั่ว ๆ ไปด้วยค่ะ พวกวางแผนหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีแบบเนี้ย บางอย่างอะเรา มันก็ ถ้าถามมุมเราอะ บางอย่างมันก็ล้าสมัย แต่ว่ามันเป็นความทรงจำของเราอะที่ดี หรือบางทีเป็นเรื่องสั้น พล็อตสั้น ๆ แล้ว เราอ่านแล้วเรายังติดจนถึงทุก ทุกวันเนี้ย แล้วมัน จะบอกว่าเราชอบอะ เอาอย่างงี้ดีกว่าเนาะ เรา เราชอบเรื่องสั้นเรื่องนี้ ก็ไม่ใช่เรื่องเนี้ย หลาย ๆ เรื่องเลยอะ แล้วอย่างที่เป็นหนังสือ อย่างปัจจุบัน หนังสือมันก็ไม่ค่อยจะมีแล้วอะเนาะ ถ้าแบบนี้เนี่ย เราควรจะจัดการกับมันยังไงดีล่ะคะเนี่ย?
ครับ ครับผม อืม ครับ อืม ๆ ครับผม เออ จริง ๆ แล้วสำหรับหนังสืออะครับ แล้ว แล้วเห็นบอกว่าคุณย้ายบ้านบ่อย แล้วก็มีการจัดห้องด้วย อันเนี้ยมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่แบบจำเป็น ที่จะต้องกำจัดออกด้วยอะครับ เพราะถ้าเกิดว่าปริมาณหนังสือมันเยอะจนเกินไปอะ เวลาที่ยก หรือว่าย้ายมันจะหนักเอามาก ๆ หนักยิ่งกว่าหินอีกครับ เออ ทางที่ดีเราก็อาจจะต้องมาคัดเลือกอีกทีหนึ่งอะครับว่า หนังสือเล่มไหนอะที่คุณอยากจะเก็บไว้จริง ๆ อะไรอย่างเงี้ยอะครับ แล้วส่วนหนังสือเล่มไหนอะที่แบบ บางทีมันก็โอเค มันมีความทรงจำเล็ก ๆ น้อย ๆ อยู่บ้าง แล้วก็อาจจะรู้สึกชื่นชอบ แต่ว่าเดี๋ยวเนี้ยคุณไม่ได้เปิดกลับไปอ่านมันแล้ว อะไรอย่างเงี้ย อันเนี้ยก็อาจจะคัดเลือก วาง ทิ้งเอาไว้ก็ได้อะครับ ส่วนตอนที่ทิ้งอะ ก็แนะนำว่าไปบริจาคก็ได้ หรือถ้าแบบตัดใจ ไม่ได้จริง ๆ นะครับ มีอยู่วิธีหนึ่งก็คือ วานให้คนอื่นเอา ไปทิ้งให้ อะไรอย่างเงี้ยอะครับ มันก็จะพอทำให้เราตัดใจได้บ้าง ก็เพราะว่าตอนแรกเรามีการแบ่งด้วยเนาะว่าแบบ เฮ้ย หนังสืออันเนี้ยไม่อยากทิ้งจริง ๆ จัง ๆ เลย แต่อันเนี้ย เออ เออ <tsk> มันจะทิ้งดีไหม? หรือแบบพอมันลังเลอย่างงี้เนาะ จริง ๆ ก็จัดไปโซนนี้เลย แล้วให้คนอื่นน่ะเขาเอาไปเก็บไว้ หรือแบบเอาไปจัดการให้แทนเราก็ได้อะครับ เพราะว่าหนังสือ การย้ายบ้านหรือการจัดอะมันค่อนข้างที่จะ เออ หนักแล้วก็กินพื้นที่พอสมควรนะครับ ก็เลยแนะนำประมาณนี้นะครับ
ค่ะ อ๋อ ขอบคุณมากเลยอะนะคะ คือหนักไหม ยอมรับเลยว่าหนัก แล้วก็หนังสือบาง บางเรื่องอะมันก็ไม่ได้สนุก แต่ว่าเราก็ยังเก็บไว้อะ เราคงน่าจะต้อง อย่างที่คุณแนะนำ คือไปบริจาคแล้วล่ะค่ะ เพราะว่าแบบ
ครับผม
โอ้โฮ แต่อัน อันหนึ่งที่ขอบคุณสำหรับไอเดียเลย คือเราต้องจัดเรียงลำดับว่า มันมีที่มาที่ไปที่ควรจะเก็บ อันไหนที่มันไม่ได้มีที่มาที่ไป แล้วไม่ได้มีความสำคัญ ควรจะต้อง เออ เก็บทิ้ง รวมถึงถ้าตัดใจไม่ได้ ก็ให้คนอื่นน่ะมาช่วยจัดการน่ะ อันนี้เนี่ยชอบไอเดียนี้มาก ๆ เลยอะนะคะ ขอบคุณมาก ๆ เลยอะค่ะ สบายใจเยอะเลยนะคะ
ใช่ครับ ครับผม